Entendi. Eu acho que vai ter uma nova ordem assim, vai misturar muita coisa. Eu acho que hoje em dia, até um pouco mais misturado. Mas, eu acho que esses símbolos nacionais, assim, por exemplo, de questão de higiene, eu acho que não não vai ser uma coisa que vai pegar para todo mundo. A a questão das comidas também, eu acho que, também
Pois é. É. Não, não. Eu acho que vai ser mais costumes ou dialeto, ou, talvez, até mesmo
não pega. Ou até porque no final das contas eu acho que esses dogmas culturais, de cada país, eh, eu acho que é muito importante para manutenção do da soberania do estado mesmo. Porque eu acho que um
Hum. Ah. Claro, e também para manter a raiz de um povo, isso é muito importante. Não é como se algo fosse apagado, não tem como apagar a essência, mas eu acho que vai ser mais eh, não vai ter como porque
Sim. É, não tem como apagar a história também, né. Por exemplo, de países colonizados, não tem como apagar a história.
Gente, não tem como, a gente está ai milhares de anos assim com resposta à colonização e não foi, né. O que está acontecendo agora eu acho que são países
Não tem. S Sim. <chuckles> Mas eu acho que, hoje em dia, a gente tem muito mais essa compartilha de compartilhamento, a gente vê isso muito com a Coreia do Sul. Porque, tipo, como foi disseminado e como eles são populares e como, eh, o K-beauty, o K-pop o o k o dorama tá no mundo inteiro em todos os lugares.
Sem dúvida, sem dúvida. É. Eu também acho. Muito. É bizarro como isso foi Sim. E tão forte, né, por exemplo, quando a gente, eh, vê esses 2 países, assim, ou essas 2 culturas se unindo, a gente vê, também, uma mescla de relacionamentos interraciais, sabe, umas culturas se mesclando totalmente. Isso é interessante ver. É, isso é muito lindo de se ver também, porque você rompe com as barreiras, mas você também vê um país aberto ao outro, isso é muito legal de se ver, muito.
E Sim. Uhum. Sim, sim. O que é muito bacana, né. Uhum. Sim. E e vindo de países que são tradicionais, né. Então, eu acho que vai ser um movimento bacana para gente ver das próximas gerações.
É.